Ah, ah, certo, certo, c'è sempre. Lavo a all'inizio la con un amico.
Che vo Sì, sì, sì. Hanno aggiunto delle modalità molto, diciamo, un po' più forse, quasi diventate più famose della modalità principale
Ah. Ah, oka Era quello della Blizzard delle carte, no?
e Sì. sì, sì, sì. Hanno aggiunto la modalità in 8 giocatori, dove non devi più usare il tuo mazzo, ma ti compri dei servitori. Quindi
Okay. Ma dai.
non so se c'era già quando giocavi tu, però adesso forse c'è
Oka No, no, no, no, era molto semplice. Io avevo iniziato all'inizio proprio, ho fatto tipo 1,2 stagioni iniziali.
Allora sì, non c'era. Sì, sì, sì. Hanno aggiunto questa cosa che, probabilmente ha anche più giocatori della modalità normale, e comunque ti ti scontri con 7 giocatori, oppure con 3 coppie se giochi le duo, perché puoi giocare da solo o in 2. Sì, sì, sì. No, tutte no, cioè diciamo questa è molto nuova, la cosa delle duo.
Okay. E come come si come si svolge, praticamente? Ah! C'è anche duo, okay. Okay, okay.
E, praticamente, tu hai dell'oro, che funziona un po' come il mana, inizi da ehm, inizi da 3
Okay.
e poi piano piano arrivi a 10, con cui compri, ehm, appunto servitori, potenziamenti di varie spiece, un po' come tipo, mhmm, le classi, okay, quindi, come se ci fossero le carte del dei vari eroi, cioè la stessa cosa, ma con le classi, quindi le bestie e tutte 'ste cose qua.
Ah-ah. Okay. Okay. Okay. O okay, quindi al posto delle carte c'hai, diciamo, un personaggio.
Esatto, sì, però è c s sempre sotto forma di carta, quindi la giochi, la metti dove
Ah. Okay, okay, okay.
Ehm, <smacks lips> e quindi poi con queste carte ovviamente si concatenano degli effetti, che possono essere: quando il personaggio viene battuto, quando 3 alti personaggi vengono battuti, così. E esatto, esatto. E ti potenzi
Okay, faccia delle abilità e quant'altro. Ma, e come si svolge? G ehm, esatto, no mai cos'è, è una è una una specie di arena, tutti contro tutti, se non dico se fai il il tipo l'1 contro 7.
Sì. Allora, diciamo, tu vai sempre contro tutti, a turni, quindi prima sei contro uno, poi contro l'altro e così via; ehm, c'è il turno in cui compri e il turno in cui invece ti ti combatti. E si alternano così, finché poi, quando tu vinci contro un altro, in base a di in base ovviamente a quanto vinci, cioè perché ogni carta vale do un po' di punti, gli fai un po' di danni. Ehm, s s parte da un po' di vita, poi piano piano scende, si parte da 30 di vita, piano piano scendi fino ovviamente a 0. S quando si in 2, sei sempre contro lo stesso e poi chi vince, vince.
Okay. Okay. Sì, sì. Ah, okay. Ho capito. Ah-ah. Ho capito. Ehm, e il mazzo, scusa, come te lo fai? Com'è che fai una progressione? Nel senso qual qual è l'incentivo? Devi comprare carte?
Okay. Allora, sì esatto. Diciamo la cosa, appunto, più interessante, è che, ehm, il tuo, diciamo, obiettivo è potenziarti con le carte che compri, quindi da un lato, devi anche trovare il modo di avere più e più, appunto denaro possibile. Perché tu non hai un mazzo tuo, hai queste carte che sono "Della Locanda", si chiama.
Sì. Okay. Okay. Eh, eh, eh ,eh. Ah-ah.

Soffro parecchio, soffro parecchio. Io co io oggi sono una situazione in cui avrei voglia di fare qualcosa, ma non so se ora proverò magari verso sera a fare qualcosa, magari faccio un mini giretto, perché comunque sia c'è la smania sai di fare qualcosa. Se no fa faccio faccio anche molto hobby, ecco più da divano eh, te ce ne hai hobby da divano, da stare in casa?
Certo, certo, sì, sì, sì. Fai bene. <tsk> Beh, giustamente poi Ehm, allora per allora, per quando sono proprio diciamo costretto a divano, da magari, che ne so, una febbre, una malattia un po' così, la serie TV è d'obbligo, poi il resto del tempo non le guardo tanto, proprio a livello di di voglia e di tempo non ne ho troppo, quindi preferisco magari guardare un video su YouTube, se proprio non ho non ho niente da fare, se no comunque un'attività proprio diciamo dove io faccio qualcosa, quindi anche solo disegnare.
Eh-eh. Okay, okay. Okay, okay. Ecco, ma tipo gaming, tipo da scrivania, sedia, PC, computer e n
Allora, videogiochi, ehm, d'estate è impos per me è impossibile, non non penso di trovare mai il momento per i videogiochi, ma proprio a livello di temperatura, stare in casa mia di d'estate è tipo una tortura, quindi non non quasi mai. D'inverno sì, già di più, poi soprattutto la sera, quando sono un po' stanco, mi capita spesso, devo dire.
Okay. Okay. Ah-ah, ah. Okay, okay, e anch'io d'estate gioco molto poco rispetto all'inverno
Eh beh, ma ti capisco, con 'sto caldo è veramente seco me è inconcepibile.
perché con 'sto caldo anche stare seduti è davanti che il co col PC che ti fa caldo, no?
Sì, sì. Esatto, già c'è caldo, in più se accendi anche un computer è la fine, tipo accendere il forno alla fine.
Esatto, esatto, e diventa un po' un po' insostenibile. E tipo di di giochi, siccome anch'io sono um abbastanza appassionato devo dire, cosa che generi te preferisci?
Okay. Allora, non so se lo conosci, ma mi è capitato di giocare spesso a Hearthstone.
Sì.

Ciao.
Ciao, eccoci qua. Allora, mhmm, tutto ben tutto bene, <snorts> te tutto a posto?
Come stai? Bene, bene. Sì, sì, sì, un po' accaldato.
Allora, allora in questo sabato pomeriggio oa afoso visto che io un po' stavo pensando volevo scaricare un po' ma non ce la faccio a fare niente. Volevo dirti se te avevi qualche hobby particolare in quando ti st quando t'annoi ma anche quando insomma vuoi passare mhmm, divertirti un po' di tem
Vai. Eh, beh. Okay certo. Sì, sì, sì. Beh, beh, allora, mhmm, sono molto indeciso perché allora intanto, mhmm, non so bene come lo consideri tu, però io spesso vado a giocare a basket, calcio, tutti quegli sport un po' comuni, di gruppo. Non è che lo faccio in modo agonistico, quindi lo chiamerei più hobby che sport.
Beh! Mhmm, be be be bello sì. Ah-ah, ah-ah, certo, certo anch'io andavo spesso.
Però comunque mi Eh beh, poi vabbè, mhmm, comunque la cosa divertente è sempre per me giocare, quindi non lo tratto come uno sport di prestazione, ecco.
Assolutamente. Eh sì, sì, ma anch'io i miei la maggior parte de dei miei hobby e sono inerenti in girano intorno al gioco, perché comunque sia
Poi Eh beh, esatto, esatto. E quello secondo me è uno dei più diciamo di quelli che faccio più spesso, proprio quasi 1 volta a settimana minimo, per 2 orette almeno. E quindi ti direi che quello vai, dimmi, dimmi.
Okay, okay, anche perché ti ti scarica molto, no, il f la fare la cosa v l'attività fisica perché io anch'io ho a ho anche tanti hobby indoor, no, però quando riesci a farti quella sudata, a giocare un po', dare 2 calci, prenderli o comunque sia è un'altra cosa. Eh, eh, eh, eh.
Esatto. Certo, certo, anch'io. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì, qualsiasi tipo di sport. Esatto, esatto. E, mhmm, invece tu?
<smacks lips> Sì, io guarda, ora io purtroppo ora con la schiena un po' ma malconcia giocare a pallone posso poco, a m poi a me piaceva molto gio giocare a calcio, ci ho giocato una vita comunque, e lo facevo anche abbastanza seriamente, poi dopo solo per hobby, poi ho giocato un po' a tennis, ora v diciamo che più o meno cerco di fare robe non traumatiche, quindi corro. Corro però ecco anche la corsa di 'sti tempi è quasi impossibile da fare perché è troppo caldo
Eh, beh. Ti capisco. Okay, okay. Sì, sì, sì. Ah beh Eh, sì vabbè in questa stagione qua o corri all'alba o corri di notte ma fa caldo comunque.
Sì, esatto, ma io all'alba dormo e e quindi eh, sì, sì magari la sera, ma anche la sera guarda è pesante. Se prima magari u d'inverno faccio 10 chilometri, comunque sotto magari, che ne so, sotto l'ora senza problemi d'estate, quando arrivo a fare 5 chilometri, è come se ne avessi fatti 20.
Giustamente direi. <chuckles> Sì, no, fa caldo uguale. Eh beh. Sì, sì, no, la fatica proprio fisica è incredibile d'estate. Beh, devi considerare che fatichi uguale quindi ti stai allenando allo stesso modo. <chuckles>
Sì, sì e u e io soff sì. Sì. Sì, sì, sì io soffro molto il caldo quindi
E poi Eh beh, ma ti capisco, sì, sì, sì.

Sì però è di è uno di quei giochi che ti consuma la vita, ci vuole veramente troppe
Ah, okay, un po' tipo League of Legends.
Sì esatto, esatto. Ehm, in infatti
Eh beh, cioè giustame giustamente un po' il prezzo da pagare come sempre. <laughs>
Eh, eh, eh, eh. Poi o credo che sia rimasta ancora la la subscription mensile, quindi devi pure pagare. Sì.
Sì, sì, sì. Ah, okay, ho capit cioè quindi dentro al gioco c'hai da pagare per giocare?
Praticamente sì, almeno una volta era così, che se te non paghi i ti che ne so 12 € al mese è un è un pay, ehm, t to access, no, un pay to win, però se non paghi no no non c'è la subscription, non puoi giocare proprio, ecco.
Okay. Ah. Ah, non puoi proprio giocare, cioè tipo come l'online, però fatto dal gioco stesso. Ma devi anche comprare il gioco o c'è solo la subscription?
Sì. Sì. Esatto, esatto, esatto, esatto, full full subs subscription. Sì, sì, sì, ti ti ti fanno comprare il gioco, ti fanno comprare le le espansioni e in più li paghi l'obolo mensile. Eh, esatto, esatto. No, uhm, sai c comunque sia c'è dietro un lavoro di supporto continuo, no, di servizio, quindi è è è tanta roba, da quel punto di vista, perché è aggiunta di raid, è aggiunta di cose, però veramente c'è alla base un grind, come si dice in in gergo, no, ehm, che devi macinare cose, quindi deve ti ver veramente stare stare online 10 ore il giorno per
Ma è terribile. <chuckles> È pessima. <chuckles> Niente ho cambiato idea allora. <laughs> No, certo, certo. Sì, sì, sì, ovvio. Sì, sì. Certo, certo. Eh, immagino. Sì, sì, sì. Beh, ti capisco eccome, poi
Poi lo po lo lo puoi fare quando non c'hai nulla da fare, ma insomma, ecco. Eh, no, no. Sì, no, no, no, no. Ehm, io invece ultimamente, sempre online, mi ero buttato ora ovviamente ho abbandonato con l'estate sul è 'na cosa che facevo già quando ero più ragazzo, sim racing, sai con, mhmm, volante e pedali. Ehm, mhmm
Esatto, esatto, soprattutto se hai poco tempo non è un hobby comunque sostenibile. <chuckles> Ti capisco, ti capi Vai. Okay. Ah, sì, sì, sì. Bello, bello, anche quello, comunque, un po' costoso lo è, se devi comprarti tutti i pezzi così.
Sì, sì, sì, sì, però fortunatamente ce li avevo già da 'na vita che l'avevo lasciati lì, comunque l'avevo parcheggiati. Sì, però anche lì, ehm, s puoi spendere un po' tutte le cifre, e quindi mhmm, fra l'altro quello che gioco ora è è è dove corro ora è "Racing" che anche quello lì serve la subscription che ora ho stoppato ovviamente, e sì, esatto, esatto, esatto mi mi piace farmi male. Sì, sì, però ecco è è c anche quello il discorso lì perché praticamente sei sempre online e c'è un sistema diciamo di safety rating, quindi di incidenti, che più fai incidenti più ti penalizza e soppratutto esatto, esatto, e poi ci sono anche proprio gli steward, che quindi se uno fa degli incidenti apposta, o non è in grado a guidare, viene segnalato e poi penalizzato, tipo dalla piattaforma, sospeso, bannato, eccetera, eccete
Ah, okay. Bene, bene, meno male. <chuckles> Okay, perfe <chuckles> Insomma li hai trovati tutti tu quelli costosi. <chuckles> O sono loro che trovano te. <chuckles> Okay. Ah, okay, sì, sì, sì, non puoi essere spericolato, in pratica. Ah, fantastico. Ah okay, io pensavo solo a livello di punteggio, invece no proprio non puoi giocare.